فعلًا، فعلًا، قد إيه الموضوع ده بجد، بجد كوميدي جدًا وفعلًا إن إن الرسايل ال اللي بتيجي لك عن طريق الواتساب أو الرسايل اللي بتيجي لك على الرسايل أو الmessenger أو أي وسائل تواصل يعني عامةً، بتبقى فعلًا يعني غريبة ومريبة، وس طب طَب إحنا رحمة شوية، الرجالة رحمة يعني البنات بقى بييجي لها رسايل على الother بقى، "وأنا نِفْسي أبقى صاحبِك، وأنا نِفْسي مش عارف أعمل إيه، وباحبك."، وهو لا يعرفها ولا شافها قبل كده مجرّد صورة، فإحنا يعني برضه رحمة شوية عنهم أنا بجد انبسطت جدًا معاك وأتمنى بجد إن أنا أتكلم معاك مَرّة تانية كتير، شكرًا جدًا ليك ولوقتك أوي.
آه. آه صحيح، نتعرّف على بعض. إمم. وأنا مبسوط جدًا وشكرُا جدًا ليك على وقتك برضه.